No to hay cosas que sí, por ejemplo, los chiles rellenos, o sea, esos no duran ni
Mm. Vuelan. <laughs>
esos, ah, o sea, es lo primero que tienes que tomar, porque sí no, no los pruebas. Pero, por ejemplo, <chuckles> los tamales y, este, y la pierna, pues, sí llega a quedar un poco, y al siguiente día se hacen unas tor unas tortas de de pierna, este, superdeliciosas, y, este, <chuckles> para el recalentado, ¿no?
<laughs> Ajá. Oh. ¿Sí? Qué rico. ¿Y y llega a venir como que toda la familia de nuevo o o ya no?
Sí, porque como la mayoría son de fuera, este exacto, se quedan y ya al siguiente día, o sea, em, se reúnen en la misma casa, obviamente ya sin tanto glamour ni nada. <chuckles> Pero, este, con la misma, pues, con las mismas ganas, ¿no? De convivir. Sí, sí, sí.
Ah, se quedan. Oh. <chuckles> Claro. <chuckles> La intención. Sí. Ay, qué bonito todo esto, ¿no? O sea, ¿siempre siempre ha sido así, o de estas reuniones que haces que hacen que haces con tu esposo o apenas se está implementando?
Sí. No, fíjate que yo ya llevo voy a cumplir el siguiente año 20 años de casada. Entonces, desde que yo la lo conozco, este, sí, o sea, la tradi Sí, la tradición era antes, pues, en la casa de mis suegros, pero, pues, ya, ellos desafortunadamente no están con nosotros. Y entonces la m la hermana mayor, que es la que vive en ese lugar, tomó como esta esta postura de, eh, ser la anfitriona y, este, la ahora la reunión es en su casa, ¿no? Pero sí, eh, lo bonito es que, pues, los hermanos siguen llegando y siguen conviviendo, no solo ellos, sino nuestros hijos también, ¿no? Con los primos y así.
Ay, qué bonito. Ujú. Son muy unidos. Oh, lo lamento. Ujú. Ajá. Oh.